Oye, ¿cómo describirías estar en un lugar sin ruido humano?
Uy, es superinteresante, eh, digo, yo creo que lo más común y algo que sí me me encanta hacer es meterme a a caminar a los bosques y, bueno, definitivamente te te te alejas, ¿no?, digo, puede ser complicado porque no en todos los lugares es fácil de hacer, pero, eh, afortunadamente ahora donde vivo tengo muy muy cerca y, de hecho, justamente fue algo que me que me gustó de esta ciudad, a pesar de que es pequeñita, pero puedo irme caminando 10 minutos y entro a un bosque y literal no no no tengo sonidos, eh, del humano cercanos y pues, tienes oportunidad de ver, pues, la fauna silvestre, de de vez en cuando algunos venados y y escuchar como el ruido de los árboles en el en el viento, es como bien interesante.
Guau. Guau. Claro. Oye, y por ejemplo, bueno, mencionas que que fue que que te mudaste y que te queda cerca el el bosque, pero a anteriormente, si pensabas en un lugar, a lo mejor para estar tranquilo, para relajarte, para conectar un poco con la naturaleza, ¿igualmente hubieras elegido bosque o quizá hubieras escogido tal vez, eh, playa o tal vez al algún ecosistema distinto?
Mira, em, no sé, pero como que estar en la playa, en, como que descansar en la arena me me me desespera, <chuckles> pero, em, gracias a a la playa pude pude certificarme en buceo y digo, no, a ver, no es nada tranquilo, ¿no?, ni ni ni relajan bueno, puede ser relajante, pero la verdad es que que sí necesitas como estar muy concentrado en lo en lo que estás haciendo, eh, pero es muy loco el que te desconecta totalmente cuando estás, ay, qué sé yo, a 10, 15, 20, 30 metros de profundidad en el en el agua y no escuchas más que el sonido del agua, ¿no?, em, es bien bien interesante también cómo cómo se de se transporta el el sonido abajo del agua, eh, digo, algo que es como como muy común entre entre grupos de de buceo, es que, mm, si te llegas a alejar o, no sé, digo, de repente te te quedas viendo algún algún pez o o algo y te puedes llegar a alejar, para comunicarte, entre tus compañeros, la forma como más práctica sería golpear tu tanque de oxígeno con preferentemente algo como metálico, entonces, se se escucha muy muy curioso el el cómo el el sonido se se se transmite en el en el agua, eh, a ver, nunca he tenido la la la suerte de escuchar a algún delfín o alguna ballena, pero me imagino que ha de ser una locura escucharlos abajo del agua, cómo cómo se comunican estos animales, ¿no?, y seguramente es algo que que está en mi en mi lista de de cosas que me gustaría vivir, eh, y sí, me me me me gusta mucho también eso de de bucear, que te desconecta totalmente, o sea, es imposible hablar abajo del agua, ¿no?, digo, tendrías que tener unos equipos de comunicación muy avanzados, pero es 0 común.
<chuckles> Guau. Claro. Guau. Cla guau, oye, qué interesante porque entonces pues pasaste de de un ecosistema a otro completamente diferente y hasta en el clima ¿no? Este, el bosque es un poquito más templado y la playa es más, pues, más caliente ¿no?
<chuckles> Sí, sí. Sí, definitivo, sí, sí, pero, es padre, es padre siempre siempre alejarse, ¿no?, de del ruido urbano.
Guau. Sí. <chuckles> Y por ejemplo, ya estando sumergido en en el agua.
Ajá.
¿Cómo pa cómo sentías que pasaba el tiempo o cómo cómo gestionaban esa parte?
Híjole, yo creo que el tiempo pasa como, muy lento, eh, yo, a ver, yo como persona creo que luego estoy como muy acelerado, ¿no?, y lo que te digo, o sea, sí sí me voy a una playa, dudo que pueda estar más de 10 minutos, eh, acostado en un camastro, sí no sí yo no me estoy moviendo o estoy haciendo cosas, como que me como que me desespero, y es otra de las cosas que que bucear siento que me que ayuda mucho, porque es como estar meditando constantemente, porque necesitas, eh, controlar tu respiración, necesitas controlar tus movimientos, porque todo tiene que ser como muy despacio, ¿no?, entonces, el tiempo puede moverse muy despacio o definitivamente muy rápido, si si te enfocas en ¿qué sé yo? A ver, eh, tienes unos arrecifes de corales
Okey. Guau. <chuckles> Claro.
y te quedas viéndolos, ¿no?, y ves a los animales, también puede volar, ¿no? Entonces, sí sí definitivo el tiempo es como muy relativo abajo del agua, y es muy importante que lo midas porque depende de de de eso a muchas cuestiones de seguridad, ¿no? Eh, tienes que ser muy consciente de de la medición del tiempo para hacer este tipo de de deportes.
<chuckles> Claro. Sí, sí, no, este, se se acaba el tanque de oxígeno y después
Ajá. Sí.
Y Y por ejemplo, ya cuando cuando estabas ya buceando, eh, ¿qué qué te pasaba por la mente, por ejemplo, la primera vez que lo hiciste?
Ay, fue superestresante y y después descubrí que lo que me estresaba porque a ver, hay hay distintos métodos, ¿no? Para para empezar a bucear, y lo más común es, em, hacer tus primeras inmersiones en albercas, eh, ya sea en en algún hotel, en en en algún resort, en en México, el Caribe o donde sea, que es muy común hacerlo en las piscinas, eh, o también hay albercas especializadas profundas donde donde haces tus primeros buceos. Y mi primer buceo justamente fue en una alberca profunda, como de 6 metros, 7 metros, y y me estresó muchísimo, porque me sentía como como encerrado. O sea, como que a a todo donde volteabas veías paredes, ¿no?, y me generó como como mucha ansiedad. Y hablando con mi instructor, justamente, como coincidió en eso, ¿no? Me dijo: "Mira, a ver, vamos a intentarlo en el mar, seguramente te va a ir mejor". Y y sí, efectivamente, como que me sentí más tranquilo el el ver que que todo era tan amplio, ¿no? Entonces, em, creo que, ay, no sé, eh sí sí sí recuerdo ese primer buceo, sí me sí me me me estresa bastante el haberme sentido así tan tan en 4 paredes abajo del agua era, uy, no sé, una sensación que no fue muy agradable.
<chuckles> Okey. Guau. Ah. Guau. <chuckles> Guau. ¿Y qué qué fue lo que te motivó a p a practicar el buceo y, a y, em pues sí, sumergirte literalmente en en ese mundo?
Mira, vas a decir que estoy loco, pero en ese punto de mi vida, cuando empecé a hacer ese tipo de actividades, eh, lo que trataba yo de hacer conmigo mismo era ponerme situaciones incómodas, de cosas que que no me hacían sentir <chuckles> cómodo. Y y no soy un muy buen nadador, eh, de de de hecho, nunca nunca fui tan fanático del agua, me daba un poco de miedo, ¿no? Digo, jamás me he echado un clavado. O sea, y, eh, y no era tan fan como de meterme a nadar o así, porque no sé, como que me daba miedo, sinceramente. Y justo eso fue como el decir: "Oye, a ver pues, para quitarte el miedo, haz las cosas", ¿no? Y y sien sentí que lo lo más extremo era aprender a bucear. Y mi hermano mayor era c es como muy aventurero, y y con él fue que que hice los primeros buceos.
Guau. Ah, oh. Ah, okey. Okey. ¡Ah, qué padre!, oh, guau. Y, mm, por ejemplo, entonces cuando cuando ya te mudas y ya haces, pues, ese cambio, ¿no?, y ahora tienes más cerca el bosque, ¿cómo fue qué qué decidiste o qué te impulsó a decidir ir al bosque? ¿O solo solo surgió un día o o cómo fue?
Sí, sí. Pues siempre he sido como muy apasionado de, mm, del tema de la naturaleza. Eh, de hecho, como que mis lugares seguros siempre son en la naturaleza, ¿no? O sea, el el alejarme y y el conectar con a a hasta en los zoológicos, ¿no? O sea, me me me gusta mucho el el conectar con los animales y conectar, eh, en zonas como alejadas de de la mancha urbana, ¿no?, que no tengan concreto. Y, mm, y el bosque es algo que siempre me me ha gustado, eh, se me hace como muy tranquilo y muy relajante. Em, siento que el buceo quizás no es tan relajante y es cansado. La verdad es que después de que terminas un buceo acabas como muy agotado y, pues, el bosque, a diferencia, es como mucho más práctico, ¿no?, o aunque sea ir a un parque, eh, y abrazar un árbol, literal, o caminar descalzo en el pasto es como superbonito.
Guau. <chuckles> Guau. <chuckles> Guau. Y, por ejemplo, ¿qué qué actividades sueles realizar en el bosque? ¿Simplemente caminar, tal vez un poco de meditar o cuáles son esas actividades?
Literal caminar, o sea, eh, <chuckles> mi esposa siente de que es como muy aburrido, porque también ella es como le encanta siempre estar haciendo cosas, ¿no? Y yo creo que sí definiera como las cosas aburridas, como el asolearte o el tirarte en en una banquita a leer un libro, yo creo que la cosa aburrida que más me apasiona es perderme en un bosque caminando. <laughs>
<chuckles> Guau, sí. Oye, qué interesante y por ejemplo, ya cuando
Sí, sí, sí.
cuando te te metes por primera vez a ese bosque que queda cerca de de donde vives ahora, ¿cómo cómo lo describirías? ¿Cómo fue la experiencia? Este, ¿tal vez te atrapó, te sorprendió algo? O fue un poquito más común.
Ajá. Pues sí sí fue un poquito fuera de lo común porque, a ver, viví un tiempo en Canadá, ¿no? Y todo el mundo habla de que, uy, Canadá, super natural y que encuentras venados por todos lados y y este y difícilmente yo llegué a ver ve venados. Yo creo que vi 1 en 2 años que viví. Y y ahora que que vivo aquí en en una ciudad del norte de de Polonia, esta pequeña ciudad cerca del bosque, em, es muy natural, o sea, el país en general es como muy natural, ¿no? Tiene mucho mucha área verde y muchos lagos, específicamente en la zona que vivo. Y me sorprendió que en mi primera ida al bosque, eh, vi 3 venados, ¿no? Y y fue como en un en un horario medio random, pero me me impresionó que vi 3 venados, ¿no? Y dije: "Guau", o sea, tan cerca de de de de mi casa y y ver estos animales que son tan bonitos, y me encantó.
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Sí. Me dijiste: "Hay más que en Canadá", ¿no? <chuckles>
Sí, sí, sí, digo, a ver, yo creo que también igual y no fue la mejor zona en la cual yo vivía para encontrar ese tipo de animales, pero-pero, pues sí, o sea, no sé, a mi experiencia podría decir que he visto más venados en Polonia que en Canadá. <laughs>
<chuckles> Y por ejemplo, están en el bosque, ¿qué emociones te te traes? Aparte de la tranquilidad, ¿hay algo más que que te transmita?
Pues es como como un sube y baja, ¿no? Porque, a ver digo, sí no sí no ves absolutamente nada, pues es toda todo tranquilidad, pero cuando estás en ambientes así como como como tan naturales, eh, que todavía tienes oportunidad de ver como la vida salvaje, siento que es como un columpio de de emociones, porque, pues, de repente vas caminando, o sea, así, sin esperar nada y y que veas que se te cruce un venado, siento que como que mi corazón empieza a latir así de emoción, y y ya después todo se relaja otra vez, ¿no? Y no sé, a lo mejor a lo lejos ves algo que se mueve y volteas, y es un ave que nunca habías visto antes, ¿no? Y entonces como que otra vez te te emocionas bastante. Entonces, son como que pequeños shocks de de de de adrenalina o de emoción que te da el el ver este tipo de de de animales, ¿no? O hasta puede ser de de miedo quizás, digo aquí en Polonia. No hay un animal quizás peligroso, pero, ejemplo, en Canadá te puedes encontrar un oso, ¿no? Y y no es lo más seguro, o un lobo o un coyote. Entonces, pues no sé, es como el no saber que te puedes te puedes encontrar. Puede puede variar esas emociones.
Sí. <chuckles> Ah. <chuckles> Claro. <chuckles> Claro, y por ejemplo, en en la parte de, ya sea del buceo o del bosque, ¿nunca te tocó, pues quizá toparte con con algún animal o alguna especie de de la fauna, tal cual lo mencionas, que dijeras: "Ay, este, si no me muevo no me ve, si no me muevo <chuckles> no me ve", algo que te asustara?
Pues es que creo que también soy un poco loco con el tema de los animales y y tengo la la l no sé, la idea de que estoy conectado quizás con los animales y y siento que no me dan miedo y creo que no me atacarían. O sea, digo, hasta ahora sigo viviendo así, ¿no? Y sí, sí me he encontrado algunos animales complicados, ¿no? Me acuerdo que alguna vez buceando en Cozumel, eh, iba con con mis hermanos y mis primos y y va a ver, te decía, no, no soy muy buen nadador y toda mi familia lo sabe. Y de repente me les perdí y estaban bien preocupados buscándome porque estábamos buceando en un arrecife coral y y y lo que pasó es que les dije no, no, todo bien, es que vi una una pequeña raya y y la empecé a seguir. Y todo esto así como de estás loco, ¿por qué la sigues?,¿no? Y, este, y luego también buceando en en Cabo San Lucas, eh, encontré una mantarraya gigante. O sea, es un animal como de fu, no sé, 4, 5 metros, 6 metros quizás de de punta a punta. Y nos encontramos con una mantarraya gigante y fue, fu, asombroso, ¿no? Tengo hasta una selfie con con ella. Eh, también cuando viví en Canadá me encontré con con un coyote, así literal, cruzando la calle cuando iba paseando a mi perro en la noche. Eh, digo, yo soy de la Ciudad de México y lo primero que me llegó a la cabeza es oh, un perro callejero, qué raro, ¿no? Pero cuando empiezas a nil a analizar tu tus alrededores y tu contexto actual, pues entiendes que no, no era un perro callejero, ¿no? era un coyote y son peligrosos, pero, pues, mi primer instinto fue como disfrutarlo, verlo y después perseguirlo ¿no?, con mi perro. Digo muy irresponsable de mi parte pero pues no pasó nada ¿no? Pero sí soy un poco apasionado de la de la de la vida silvestre, creo.
<chuckles> Ah. Guau. <chuckles> Guau, Okey. Sí. Guau. Sí, sí, sí. Guau. <laughs> Sí. Sí. <laughs> Guau. Sí, yo creo que sí, oye, que que experiencias tan tan interesantes, y bueno, ya finalmente, si si pudieras recomendar a a alguien, em, al una actividad que pudiera hacer en la naturaleza, ¿definitivamente sería caminar o recomendarías otra?
Sí, o sea, eh, yo creo que el alejarte de-de de la vida urbana diaria es súper, súper bonito. Digo, entiendo que no siempre se pueda, pero, a ver, con el hecho de de irte a un parque y quitarte los zapatos, los calcetines, pisar el pasto, así descalzo, cerrar los ojos y escuchar un ratito, eh, tu alrededor, yo creo que eso puede reiniciar tu tu energía del día, ¿no?
Claro, oye, qué interesante, la verdad es que fue una plática muy amena y, pues, no me queda más que agradecerte por compartir esas experiencias conmigo, muchas gracias.
Gracias por tu interés, hasta luego.